देखिए मुझे ना आपसे जानना है कि अ, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपनी पर्सनैलिटी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है?
हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। देखिए बहुत संगीन मामला है बॉडी लैंग्वेज का। असल में हम लोग समझते नहीं हैं, हमें लगता है कि अ, अ, मनुष्य को ये लगता है कि ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है ना अ, 2 लोगों के बीच में मान लीजिए जो बात हो रही है, वो वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक रूप से कम अ, जो होती है बातें उस पर ध्यान देते हैं लोग। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, 70% हमारा जो अ ल अ, जो हम बात कर रहे हैं ना 70% हम नॉन वर्बल बात करते हैं मतलब कि बॉडी लैंग्वेज अपना जो शारीरिक भाषा जिसे कहते हैं ना, उसके ज़रिए दर्शा सकते हैं आप कि सामने वाला आप समझ सकते हैं सामने वाला आपकी बात को सच स समझ भी रहा है या नहीं अ, क्या वो आप अगर कुछ बता रहे हैं तो क्या वो सच मान भी रहा है या नहीं आप बता सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ यह सजगता बहुत ज़रूरी है कि बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना कि आप खुद को कैसे प्रेज़ेंटेशन प्रेज़ेंटेबल बनाएँ, खुद का आत्मविश्वास कैसे झलकाएँ, बहुत ज़रूरी है।
हुँ, जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ। जी। सही बात। जी, जी। हुँ, हुँ। मान रहा है। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। कैसे बढ़ाएँ जी, समझ गया। अच्छा ये बताइए कि तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कितना ध्यान देते हैं और ये बताइए कि जो अ, बॉडी लैंग्वेज में जो हमारे जैसे होता है ना कि हमारे अ, एक्सप्रेशन्स होते हैं या हमारे हाथों के अ, मूवमेंट्स होते हैं या हाव-भाव होते हैं, क्या ये जानबूझकर होते हैं या ये अपने आप जिस तरीके का माहौल होता है, जिस तरीके की अ अ, वातावरण होता है, बातें हो रही होती हैं उनके हिसाब से अपने आप हो जाता है?
हुँ, हुँ। जी। ज़रूर। ठीक है। जी देखिए यहाँ बहुत असल में हम कुछ वैज्ञानिक रूप से बात कर रहे हैं, इस बारे में कि ये एक विज्ञान ही है बॉडी लैंग्वेज को समझना। और यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया है सबकॉन्शियसली यानी कि अवचेतन रूप से होता है कई चीज़ें हमें। हमें पता ही नहीं होता कि, हम जो बात कह रहे हैं लेकिन आँखों में को आई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये एक अवचेतन मन की इस निशानी है कि आप कम्फर्टेबल नहीं है वो बोलते हुए, आप आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है आपकी बातों से। यहाँ पर अ इ जैसा आपने मुझसे पूछा अगर मैं एक कुछ घटनाएँ बताऊँ मेरे बारे में, तो जब मेरा पहली बार जिस पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो एयरलाइन में, मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, मैं फ्रेशर था। मुझे याद है कि किस तरह का इंटरव्यू था और मैं क्यों रह गया उसमें। काफ़ी मतलब जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने फिर उसको साइकोलॉजिकल फेस क्लियर किया, तीसरा राउंड था इंटरव्यू का वहाँ मैं रह गया। व वहाँ से मुझे समझ में आया कि बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है, शारीरिक भाषा कितनी ज़रूरी है, आत्मविश्वास झलकना कितना ज़रूरी है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ज ये ज़रूर कहा कि अवचेतन मन से पता मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आप बाहर से क्या दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक स्किल है, सीखा जा सकता है, इसके बारे में काम किया जा सकता है।
जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। नहीं हैं। जी। हुँ, हुँ। जी ज़रूर। जी। हुँ, हुँ। अच्छा! जी, जी। अच्छा। जी। सही बात है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सीखा जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसको सीखा जा सकता है और जिस तरीके का आपने बताया कि आपको उसकी वजह से क्या-क्या आपने फेस किया और फिर आपने कैसे रियलाइज़ किया, काफ़ी अच्छा लगा जान कर के। अच्छा तो फिर मुझे बताइए कि अ, जैसा कि आपने बताया कि अ अ, सबकॉन्शियसली ये अपने आप होता जाता है। तो मुझे बताइए कि आपके हिसाब से, किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज से आख़िरकार उसके बारे में क्या-क्या समझा जा सकता है?
जी। <chuckles> हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। देखिए मैं, सच बताऊँ तो कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका एक एफबीआई के ले अ, कोई बहुत शातिर इंसान थे एफबीआई के उन्होंने वो लिखी है जॉन अवेरो उनका नाम है। और यकीन मानिएगा कि अगर मैं एक उदाहरण दूँ आपको और, मान लीजिए आप, कोई अ, इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, मान लेते हैं ऐसा। सामने वाले व्यक्ति अगर आपने सवाल किया कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ बताए जहाँ पर आपने गर्व किया हो और वो व्यक्ति बताते हुए, मुस्कुरा रहा है लेकिन आई कॉन्टैक्ट नहीं है, कहीं न कहीं जब भी कोई बात करता है वो आँखें कहीं न कहीं पलक झपका लेता है यहाँ यहाँ-वहाँ देखने लग जाता है। वहाँ, सच मानिएगा जो एचआर होते हैं ना, जो इंटरव्यू में जो बैठते हैं वो, आप देखेंगे एक एचआर सिर्फ एचआर नहीं होता काफ़ी उन्हें ये चीज़ें म ह्यूमन फैक्टर्स पता होते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बात कर रहा है, वो आँखें अगर झप मतलब इस तरह के इशारे कर रहा है वो शाय कहीं न कहीं झूठ बोल रहा है वो कम्फर्टेबल नहीं है। तो ऐसे पकड़ा जा सकता है बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, आप कुछ ऐसे इशारे पकड़ सकते हैं, समझ में आ सकता है, जो ब बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा लेकिन उसके द शारीरिक अंदाज़ से पता चल जाएगा उसकी हाव-भाव से पता चल जाएगा सच है बात या झूठ है।
जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हुँ। जी, जी। पता होते हैं, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी, जी, मैं समझ गया मतलब शारीरिक प्रतिक्रिया जो है वो खुद में ही अलग परिभाषा देती है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है? काफ़ी अ, दिलचस्प बात है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे जान कर के। लेकिन अ, मुझे ये बताइए कि जैसे हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अ ब समझने क्योंकि हर किसी के जो समझने की जो अ आदत है या मैं कहूँगा समझने की जो ताकत है वो अलग-अलग होती है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सामने वाले ने अ, किसी की बॉडी लैंग्वेज से जो उसकी जो ब बॉडी से जो हाव-भाव पता चल रहे हैं उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया हो और उसकी वजह से अ, उसके लिए अ, कुछ गलत फैसला ले लिया हो या उसके बारे में गलत धारणा बना ली हो?
बिल्कुल। सही बात है। <chuckles> हुँ, हुँ। ठीक है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। सही बात है। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसमें कई चीज़ें ये एक विज्ञान है, कई चीज़ें मायने रखती है। सिर्फ़ एक मात्र एक इशारे से आप नहीं समझ पाएँगे अ, गलत इश हो सकता है समझ लें गलत समझ लें आप। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि कई चीज़ें एक साथ अगर हो रही हैं, क्लस्टर कहते हैं इसे कि क्लस्टर्स में अगर इशारे आपको मिल रहे हैं और वहाँ का वातावरण भी बहुत मायने लगता है कि मान लीजिए आप किसी का अ, कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पे है और किसी का वेट कर रहा है, है ना? वेट करते हुए आपने देखा होगा लोग अक्सर पैरों को हिलाते रहते हैं, नर्वसनेस दिखाता है वैसे पैरों का हिलाना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेट कर रहा है तो भी वो वेट करने के कारण हिला रहा होगा, तो यहाँ उसे सामने सामने वाला गलत समझ सकता है उसे कि भई शायद ये नर्वस है इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वी ये पैर हिला रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि किसी का वेट कर रहे हैं वो। तो। कुछ चीज़ें, गलत इशारे भी दे सकते हैं, जैसे गलत समझ सकते हैं तो यहाँ पे ये उदाहरण सटीक बैठता उस बारे में।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। सही बात है, अक्सर होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। आपने बिल्कुल सही बोला और अक्सर मैंने ऐसा महसूस भी किया। मैंने खुद से ही ऐसा महसूस किया है कि ऐसा अक्सर होता है कि हम पैर हिला रहे होते हैं। कहीं न कहीं, हमारे मन में शायद हम किसी चीज़ को लेकर के विचलित हो रहे होते हैं, इतना समय हो गया, कहाँ रह गया, कहाँ है, इ इन चीज़ों को लेकर के कई बार। अ, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे अ, आप भी आप अ, जैसा कि आपने बोला कि आप ऐसे अ, काम में हैं, जिसमें कि आप अक्सर बहुत सारे लोगों से 1 दिन में मिलते होंगे। तो मुझे बताइए कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो सबसे पहले आप किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? अ, क्या आप उनके जो शब्द हैं, उन पर ध्यान दे रहे होते हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, या फिर दोनों का परस्पर मेल आप देखते हैं कि किस तरीके से उनके शब्द और उनकी ब अ, जो शरीर की प्रतिक्रिया है, वो मेल खा भी रही है या नहीं?
<chuckles> बिल्कुल। <chuckles> जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। <chuckles> जी, तो जैसा आपने त अंत में जो वाक्य जोड़ दिया ना, बस वैसा ही करता हूँ मैं, कि दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। अ, सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है और उसका हाव-भाव क्या दर्शा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर, अब जो मैं बोलने वाला हूँ, वो काफ़ी काम की चीज़ें हैं और सच में अगर कोई सुन रहा है, तो अ, काम मतलब आम लोग भी इसको काम में ले सकते हैं। अ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब किसी से मिलते हैं, तो खुद को मिलनसार रखने के लिए सबसे पहले मैं अ, बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ मैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका गेटअप बहुत अच्छा हो। आप, चाहे करपु मैं कहूँगा, पुराने कपड़े पहनें, लेकिन साफ-सुथरे पहनिए, आप नीट एंड क्लीन दिखिए, तो इससे बॉडी लैंग्वेज पे बहुत असर पड़ता है। कंधे चौड़े रख के चलिए अ, मतलब ढ ऐसा नहीं कि द द जैसे होते हैं ना कि आपने देखा कि अ, झुककर चलते हैं लोग, झुकके ना चलें। सा बिल्कुल कंधे ढीले रखें आपने आप शरीर को, लेकिन सीना तानके खड़े रहिए, साथ में आत्मविश्वास से लगता है। तो जब मैं किसी व्यक्ति से, नए पायलट से मिलता हूँ, तो वहाँ मैं ज़रूर अपना आत्मविश्वास दिखाना की कोशिश करता हूँ कि हाँ, मैं आती आपसे सामने वाले से मिलता हूँ, हैलो करता हूँ और वहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, उस रि उसमें रि रिप्लाई कैसा आता है, उससे पता चल जाता है। सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए अगर कोई नया ज ज अभी सिर्फ़ एयरलाइन जॉइन ही किया है, मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ जाएगा, हाँ, ये फ़्रेशर है। और अगर मान लीजिए, कोई अच्छा व अच्छ 1000-2000 घंटे का अए करने के बाद, व्यक्ति आया, तो उसका अलग दिख ज पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी होता है ना कि कितना सामने वाला व्यक्ति नॉलेजेबल है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग लग जाता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए, और अगर फ़्रेशर है, कोई इंटरव्यू देना चाहता है, तो उस बारे में भी हम आगे बात कर सकते हैं।
<chuckles> जी। <chuckles> बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। साफ़-सुथरे पहने, बेशक। असर पड़ेगा, जी। जी, जी। झुके-झुके से चलते हैं। जी, जी। सीना तानके, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अलग होता है, बिल्कुल, बेशक, बेशक। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अ मुझे बताइए कि जैसे अभी आपने कहा था शुरुआत में ही कहा था कि अ, जो शरीर की प्रतिक्रिया है या हाव-भाव की जो बात है, वो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं या आप उसको ढाल सकते हैं अ, अपने मन मुताबिक। मुझे बताइए कि अ आत्मविश्वास दिखाने के लिए बॉडी लैंग्वेज को जानबूझकर कंट्रोल करना कितना आसान है या अ, कितना अ अ, मुश्किल है इसको सीखना?
जी। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी देखिए अ, मुश्किल है और मतलब ऐसा नहीं है कि कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक मान लीजिए एक स्थिति से सम स्थिति को हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। एक कल्पना कीजिए कि किसी का इंटरव्यू हो रहा है पहली बार जा रहा है वो व्यक्ति। और यहाँ वो अवेयर है मतलब उसे जानकारी है कि स आत्मविश्वास दिखना कि दिक मतलब कैसे दिखाया दा स जा सकता है। एक तो पहले कि हाँ वो नॉलेज होनी चाहिए उसको पहली बात और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। चलिए छोड़ दीजिए इसका इन ये तो चीज़ें हो गई मानसिक तौर पर अ, बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो जब वो उस कमरे में घुस रहा है मान लीजिए इंटरव्यू सा पैनल सामने बैठा हुआ है कमरे में एंटर हो रहे हैं। वहाँ सभी से हेलो करना सबकी आँखों में आँखे मिलाकर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। यानि कि जैसे कहते हैं ना आँखों का संपर्क बना रहे हैं सामने वाले जिस ने व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है ना सिर्फ़ उससे बाकी कमरे में जो 5 पैनल बैठे हैं उन सभी से आप बराबर-बराबर बात करने की कोशिश कीजिए कि आप उत्तर देते हुए उन सबको देख रहे हैं दूसरा हमेशा मुस्कुराते रहिए और तीसरा ये कहूँगा कि अगर कोई व उत्तर ऐसा है कि आपसे कोई ऐसा प्रश्न किस कर लिया किसी ने कि नहीं आता आपको मुस्कुराते हुए कहिए वक़्त लीजिए जले से ही 2-3 सेकंड चुप रहकर आप सोच-समझ कर उत्त उत्तर दीजिए। नहीं आता हो तो मुस्कुराकर कहिए कि शायद मैं नहीं आता मुझे, मैं ज़रूर मैं आगे आकर सीखना चाहूँगा ये आपसे। आप बताइए क्या होता है? तो सामने वाला शायद आपको बता भी दे उस बात का उत्तर क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे फेस किए हैं। ऐसे ही देता हूँ इंटरव्यू
हुँ, हुँ। जी ज़रूर। जी। ठीक है। हुँ। जी। सही बात। जी। हाँ, हाँ। अच्छा। जी, जी, जी, जी। जी, जी। बाकी सब से। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। नहीं आता है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया ये तो। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है आपने काफ़ी अच्छा तरीक़ा बता दिया है और किस तरीक़े से मुझे लगता है हमारे जो अ, श्रोतागण हैं उनको इससे वाक़ई में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अ, लेक़िन मुझे बताइए कि देखिए अम अभी हम जैसे कि बात कर ही रहे हैं चलिए इसमें भी अ, मैं भी एक आपके आगे एक केस रखता हूँ कि अ, ऐसा मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छे से निपुण है उसको पूरी जानकारी है, उसको सब पता है। लेक़िन अ, उसका जो अ, हाव-भाव हैं वो शायद मैच नहीं कर पा रहे हैं या फ़िर वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा है। एक तरफ़ एक व्यक्ति है जिसको है जानकारी लेक़िन, उतनी विस्तृत जानकारी नहीं है लेक़िन वो कॉन्फिडेंट बहुत है मतलब वो ख़ुद को प्रेज़ेंट करना जानता है। अगर आप इंटरव्यूअर होते, आप किसको प्राथमिकता देते अगर आपको नौकरी के लिए सिलेक्ट करना होता तो?
जी। <chuckles> हाँ। बिल्कुल। ठीक है। ज़रूर। हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> अ, जी हाँ देखिए अगर अ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के आपने कहा कि कॉन्फिडेंस झलक रहा है लेक़िन उसकी अ, नॉलेज के हिसाब से अ, नहीं है मान लीजिए परिपूर्ण नॉलेज नहीं है। अ, ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं ज्ञान स हासिल किया जा सकता है, बशर्ते एटीट्यूड क्या है उसके पीछे? बॉडी लैंग्वेज के अलावा एटीट्यूड क्या है मतलब वो सीखने की क्षम, क्षम सीख स नहीं मान लीजिए नहीं आता कुछ लेक़िन क्या उनमें सीखने का ज़ गुरुर वो है कि हाँ, मुझे सीखना है मैं एटीट्यूड रखता हूँ वो चीज़ फ़िर तीसरी चीज़ आ जाती है बात में। तो इन दोनों में से दोनों में क्या है, दोनों में एटीट्यूड वो सीखना चाहते हैं या नहीं उसके बेस पर मैं उनका ज़रूर दोनों में से उसको सेलेक्ट करूँगा जो जिसमें ये एटीट्यूड होगा कि मुझे सीखना है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हासिल किया जा सकता है। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जज़बा होना चाहिए। जी। जी। जी। अच्छा। चलिए, ये तो आपने बड़ा ही अम, पेंचीदा जवाब दे दिया है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। अ, लेकिन मुझे बताइए कि अ, ब जैसे कई बार ऐसा हमने देखा है मतलब ब अ, ऐसा होता है कि अ, लोग जो हैं जैसे कि अभी मैंने आपको एक अ अ, स्थिति बताई जिसमें कि और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कॉलेज की बात कर लें, तो उसमें क्लास के जो टॉपर्स होते हैं अ, आपके अ, कॉलेज में और जब वो अ, किसी अ, कंपनी के इंटरव्यू को जब फ़ेस करते हैं, तो वो कहीं न कहीं अ, ब कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो रह जाते हैं और ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जो एक एटीट्यूड लेकर के चलते हैं कि नहीं, नहीं, हम अ, भले हमें कम आता है या हमारी अ, जानकारी अ, थोड़ी-सी कम है, लेकिन हम अ, कॉन्फिडेंट हैं, हम अपनी बात को रखना जानते हैं, हम आपको बताना जानते हैं और इन लोगों का ऐसा हो जाता है। तो क्या ये चीज़ वाक़ई में इंडस्ट्री में ऐसा अ अ, आगे भी ऐसा चलता रहता है?
<chuckles> जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। ठीक है। जी। सही बात है, होता है। हाँ, देखिए होता है अक्सर और खास तौर पर कॉलेज की आपने बात करी, फ्रेशर्स की बात करी, वहाँ ज़रूर होता है। तो मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि ये 1 स्किल है और सीखा जा सकता है, अच्छी बात यही है कि सीखा जा सकता है। तो थोड़े-से अभ्यास के साथ, शायद परिवर्तन खुद में ला सकते हैं। अगर अच्छी नॉलेज होने के बावजूद आप, पीछे इसलिए रह रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि अ, अपने दोस्तों से इस बारे में बात कीजिए, कोशिश कीजिए कि अभ्यास करने की अ, एक दोस्तों को एनवाय वो एनवायरनमेंट बना लीजिए, 5 लोगों को बैठा लीजिए सामने, उनसे पूछिए कि स आप उनसे बोलिए कि वो सवाल पूछें और आप उसका खुश होकर, मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए और हो सके तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए। अ, जिसमें आपका अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग अ, कमरे में अलग-अलग जगह पे कैमरा रख दीजिए, फ़ोन रख दीजिए। अब खुद को रिकॉर्ड कीजिए बात करते हुए आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, आपका बान चेहरे पे हाव-भाव क्या हैं, आपका बोड बॉडी पोस पोस्चर क्या है, किस तरह से बैठे हैं आप, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो, अ आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के, अच्छा ही मिलेगा आपको अगर अ, इस तरह का अभ्यास करके जाएँ तो।
हुँ, हुँ। जी। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। अच्छा। समझ गया। हुँ। बिल्कुल। जी। उँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आपने बड़े ही प्रैक्टिकल टिप्स बता दिए हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बहुत मज़ा आया होगा ये सारी जानकारी पा कर के। आपने बहुत ही अच्छे-से सभी सवालों का जवाब दिया है और बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। <chuckles> हुँ, हुँ। जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और जाते-जाते धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें के बारे में मुझसे जानकारी लेना चाही, बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। <chuckles> जी। जी।